Oh, oke. Wah, jadi banyak temen dari macem-macem negara nih ya? Seru banget. Nah terus, kalau ngomong-ngomong kan dari pengalaman tadi ya Mas, ini kan memang sering banget e mungkin ke luar kota atau mungkin ke negara mana dan ketemu teman baru gitu kan. Sebenarnya e apa sih yam eee Mas apa ya, mungkin ketika kita bisa ngobrol dengan orang baru tuh sebenarnya ada mindset tertentu nggak sih yang perlu kita punya? Misalnya, apakah kita mesti berani me ngajak mereka ngobrol? Atau mungkin kita perlu terbuka? Atau gimana?
Iya. <chuckles> Iya. Iya. Itu penting ya, yang tadi terakhir Mas bilang terbuka, pikirannya terbuka universal gitu ya maksudnya kayak kita eee, tahu juga kok bisa eee apa namanya, pengetahuan umumnya, general knowledge. Cuman yang paling penting adalah sebenarnya mental kita untuk mau ngomong sih Mas, sebenarnya kadang-kadang tuh kita sering mikir mungkin orang ya, sering sering menjadi tembok itu adalah eee, takut nih, takut mengganggu, takut ofensif, takut apa, takut dia e e iya gitu kan, atau dia lagi sibuk. Sebenarnya di satu sisi itu overthinking kita aja, Mas. Dulu aku juga mikir gitu, tapi ternyata pas diajak ngobrol, mereka tuh juga senang, apalagi orang-orang yang memang eee, seperti orang Jepang atau Singapura yang individualis ya. Terkadang mereka tuh se kesepian loh Mas gitu, sebenarnya pengen eee, mau aja diajak ngobrol, cuman kan karena kebiasaan mereka, budaya mereka kan eee individualis ya, ja e maksudnya masing-masing gitu loh, urusan masing-masing lah gitu. Nah, ketika diajak ngobrol tuh sebenarnya senang banget, apalagi sama turis gitu. Wah, mereka bisa bertukar pikiran, kadang-kadang melatih bahasa Inggris mereka, kayak aku juga melatih mental aku gitu loh, kalau ngobrol sama orang kan lumayan melatih kan gitu.
Mhm. Mhm. Iya. Mmm. Gak enakan gitu ya? Mhm. Betul. Mhm. <chuckles> Iya. Bener bener, berarti memang harus satu terbuka, dan dua memang berani untuk mulai ngajak ngobrol ya, kadang kan kalau ngajak ngobrol, kita ngajak ngobrol orang yang satu bahasa aja mungkin susah ya, apalagi ngajak ngobrol orang yang bahasanya beda gitu, apalagi kan kita harus pede dengan kita berbahasa asing juga kan.
Mhm, iya. Iya. Beda be iya. Pede, iya. Iya, betul sekali itu, Mas.
Oke. Wah, seru banget sih tapi itu pengalaman-pengalaman Mas, mungkin nanti kalau ada kesempatan, kita ngobrol-ngobrol lagi kali ya lebih lanjut. Tapi makasih banyak untuk sharing-sharingnya tadi.
Boleh banget, Mas. Iya, boleh lah. Sama-sama, Mas. Makasih juga udah mendengarkan.